Знаешь, у меня сейчас такое, стою я на распутье, на самом деле, на своем жизненном пути. У меня такая ситуация, в общем-то, я вот год уже, э, работаю инженером в компании. И вроде как всё хорошо, в целом всё неплохо: стабильность, <clears throat> зарплата, всё есть, страховки, ни о чем не жалею, вот, но присутствует такое маленькая толика сомнения, что надо бы как-то всё это менять: и направление менять, и саму деятельность, вот. Но направление, скажем так, оно совсем отличается от моей работы. То есть сейчас я инженер, занимаюсь разработкой электроники, дизайн систем, вот. А я бы хотел уже перейти конкретно в информационные технологии, вот всё, что связано с искусственным интеллектом, и скорее заняться именно уже самостоятельно проектом. То есть иметь свою компанию, свою деятельность. Потому что как-то вот всё это- зависимость от работодателя, когда тебя за тебя решают, сколько ты зарабатываешь, когда тебе приходить на работу, какие проекты делать. К никакой автономности, и все, зависишь от всех. Тебя еще там, э, просят остаться там на выходные или, ну, взять на себя побольше работы на выходные, поскольку у меня удаленная, так сказать, вот. И я вот не знаю, насколько хороша эта идея вообще- уходить в свою деятельность. Потому что всё-таки это риск, пота э, особенно в начале. И плюс я никогда не имел до этого опыта ведения именно самостоятельных компаний и ви ими никогда не имел какого-то своего собственного продукта. Вот, я вот хотел бы, не знаю, пообщаться, решить, вот, может, найти решение для этой дилеммы. Может, какой-то совет получить или стартовую точку, вообще стоит ли этим заниматься, или если стоит, то в какую сторону можно было бы это пойти, чтобы, может, какие-то риски снизить или, м, что-то убедиться, что это вообще мое, или не мое. Был бы очень благодарен.
Да. Понимаю. Понимаю тебя очень хорошо. А, звучит так, как будто ты- человек, который любит свободу, а, который любит, а, быть независимым от э
Это да.
от шефа, э, звучит как будто ты хочешь решать, а, сам направление своей жизни, и это на самом деле прекрасно. А, я бы сказала, что это прям, да, супер такое супер-сила, да, которая не у всех есть. Э, скажи, м, да, твой проект звучит очень интересно. Эм, й смотрел ли ты, то есть, интересовался ли ты, эм, может, знаешь кого-то, у ков у кого есть похожий опыт, да? Может, какие-то известные предприниматели, может, ты читал какие-то биографии, а. Есть ли какой-то человек, который тебя вдохновляет вот на такой, ам, на такую смену деятельности, да. У тебя есть какая-то ролевая модель, может быть?
Отлично. Это хорошо! Это радует. Ну, ролевой модели, как таковой, нету, я, скорее, э, с так сказать, поначитался всякого научпопа или книг типа Ричарда Брэнсона "Берись и делай!". "К черту всё"- как говорится. Но идея вообще в том, что просто у меня есть план самой кампании: как что сделать, как запустить. Но поскольку, я вот говорю, что это именно 1 раз в жизни я этим занимаюсь, то это достаточно, не знаю, м, волнительно, что проект может не пойти. Хотя тема достаточно специфическая, то есть всё-таки это связано со спортом, с диетами, и я знаю, что такие, похожие системы уже есть. Но моя несколько отличается, скажем так, она более адаптивная, вот, и основана куда больше на медицинских исследованиях, потому что, так сказать, проработана идейка, вот. Но сам факт того, что я не уверен, что ей захотят пользоваться, хотя рынок на самом деле требует что-то такого типа. Но я никогда не вел свои компании и не знаю, удастся ли это, будет ли это рентабельно, принесет ли это какую-то, м, ну, прибыль. И вот не знаю, стоит ли вообще этим заниматься, хотя хотелось бы на самом деле.
Понимаю. Да. Ты знаешь, часто удачные и успешные идеи, они не сразу выгорали, да. М, то есть бывали такие ситуации и бывают до сих пор, да. Человек выходит на рынок, какой-то, м, супер идеей, может, э, не знаю, он он супер талантливый. Он действительно приносит человечеству то, что, а, в чём человечество нуждается. Но дело в том, что не факт, что тебя сразу заметят, а, не факт ш c что сразу, а, твой бизнес, бизнес будет работать и приносить, ам, ам, доход, да. А, я бы предложила, знаешь, вот, найти какой-то баланс, возможно, попробовать совместить твою нынешнюю работу и параллельно вых
Мгм. Типа найти такой компромисс? Что можно не сразу что-то бросать. Или к чему ты клонишь?
Да, да. Действительно, я советую не бросать сразу работу, а, не смотря на то даже, если у тебя какой-то ат ам серьезный план, да. То есть ты сказал, что у тебя есть бизнес-план, у тебя есть ви видение бизнеса. А, опять же, вот бывает такое, да, что всё готово, всё, как бы, должно сработать, но- в теории, да. А на практике не всегда получается. И ты знаешь, это часто зависит от многих факторов. Иногда даже удача. Э, то есть это необязательно, м, зависит от от качества твоей работы. Поэтому я бы предложила тебе задума
Интересно. Ну да. Ага. Время и место, да, важнее всего?
Знаешь, по-разному бывает. Нету какой-то формулы успеха. У всех по-разному это случается. Иногда- да, время и место, иногда- какие-то другие факторы. М, но я бы посоветовала, знаешь, чтобы избежать, ам, каких-то таких финансовых проблем в будущем, ам, разочарования, да. А, я бы посоветовала всё-таки попробовать найти какой-то баланс, а, работать параллельно, продолжать, э, твою деятельность, а, в качестве инженера. Или, возможно, поменять работу на что-то, что ближе к твоему проекту, но всё-таки иметь какую-то работу, которая приносит постоянный доход. Может, не на полную занятость.
Ага. Так.
Вот, может частичная занятость. И параллельно всё-таки пробовать, м, делать, э, маленькие или больши большие шажочки к твоим бизнесам. Э, скажи, ты уже пытался что-то делать? А, вот, ты говоришь: "У тебя есть план", да? Делал ли ты уже первые шаги?
Хм. Интересно. Хм. Ну, я ещё ничего пока не запускал. Потому что я, скажем так, на таком распутье нахожусь- как мне принимать, э, решения в целом. Потому что, скажем так, модель то ещё не до конца сама физически доработана, потому что это всё ещё стоит Ну, одно дело- просто проанализировать рынок, сделать базовую модель какую-то. То есть, а, концепцию выработать и сделать такую черновую версию всего этого ПО. То есть понятно: там ещё есть над чем работать. Меня просто вот беспокоит, ну, поскольку я вот нахожусь как раз таки ещё на таком моменте, когда можно успеть, так называ назовём это- соскочить, то я вот пока и думаю: стоит ли притормозить или вот всё-таки, м, продолжать над этим работать и не переживать за то, что может случиться. Но с учётом того, что как ты говоришь, можно реально попробовать, м, совмещать. Ведь никто меня не заставляет бросать работу всё и оставаться, скажем так, на какой-то на подушке безопасности, которая, к сожалению, пока не такая уж и большая, то в целом наверное, ну, как бы, действительно, стоило бы н не спешить, а, с оставлением, скажем так, рабочего места или вообще найти какую-нибудь ну, другую навряд ли я бы искал, потому что всё-таки здесь как-то и уютно и уже все знакомы. Но вот, м, поговорить, чтобы уменьшить наверно рабочие часы или какую-то нагрузку в связи, не знаю, может, может им соврать? Может им, м, сказать, что у меня сейчас большая нагрузка в университете. Потому что, ну, я, как бы, учусь, и в принципе можно было бы выкроить себе пару часиков на доработку проекта. Как думаешь, можно было бы так чуть-чуть подыграть?
Да. Да. Понимаю. Да. А, м, тебе обязательно это делать? То есть ты не можешь, э, сказать, просто попросить, что ты, м, хочешь меньше работать?
Ну, просто, если будут какие-то вопросы по аргументам: "М, а почему ты хочешь меньше работать?"- Или ещё что-нибудь, то чтобы можно было как-то им донести, что, ну вот есть такое дело, что у меня тут как раз требование к бы скорейшему написанию диссертации моей и вот, типа, может как-то можно скостить пару часиков в неделю.
Да. Понятно. А ты думаешь, лучше держать в секрете то, что ты пытаешься открыть свое дело, или, наоборот, ам, если ты с ними поделишься о своих планах, может, их это заинтересует?
Нет, думаю, что желательно какие-то свои вещи оставлять при себе. Не не стоит своим работодателям говорить, что: "Знаете, я вот от вас там через 3 месяца уйду, потому что у меня свой бизнес будет". Но это, мне кажется, будет так очень рискованно, потому что они уже начнут искать тогда замену, а значит, что если они найдут ее раньше, то, скорее всего, меня могут уволить, освободить, так сказать, от заима занимаемой мной должности. Соответственно, как по мне, рисков в этом еще больше.
Понимаю. Понимаю тебя. Да. Ну, ты знаешь, действительно в твоей ситуации, я думаю, можно, ам, использовать какую-то другую тогда, ам, а, как это сказать, другой аргумент, да. Просто сказать, что тебе нужно больше времени на учебу учебу, так как ты студент, а, скорее всего, это более такой нейтральный выбор, а, одобрение.
Да. Ну, и более реалистично, мне кажется, да.
Да. И ты, как бы ты сам уже предлагаешь это, ты сам понимаешь, что это лучше всего подходит. М, наверно, лучше так и сделать. И ты знаешь, э, я могу только тебе посоветовать, э, верить в себя и пробовать, и делать. Знаешь, потому что пока вот, э, твоя идея с бизнесом остаётся у тебя в голове и в теории, м, может это кажется легко как-то да. А, а вот когда ты начнёшь именно запускать свой бизнес, ты увидишь, э, на практике, как это выглядит и сколько усилий тебе нужно, э, прилагать, что тебе именно нужно для этого, да. То есть пока что у тебя теория только. Тебе только практика покажет, ч как можно вот найти именно вот этот баланс и, возможно, через сколько времени ты начнёшь всё-таки получать доход из своего бизнеса.
Ну да. Правда есть правда. Ну да, я согласен, есть в этом такой делемат, однако. Да, знаешь, да, я думаю что стоит вот пока по повременить с полностью завершением, скажем так, карьеры и по чуть-чуть просто в находить дополнительное время, э, всё-таки сделать себе ст такую страховку, найти какие-нибудь пару аргументов, чтоб, если что, попробовать меньше работать и больше времени посвящать именно своему делу. Спасибо тебе огромное за советы и за то, что выслушала. Очень тебе благодарен.
Удовольствием, всегда обращайся! Была рада тебе помочь советом и у тебя все получится!